ก็ ก็เป็นกับเพื่อนคนนี้แค่คนเดียว ใช่ไหมครับ ที่ชอบเอาคุณไปพูด อะไรเงี้ย ในเรื่องของแบบว่า อาจจะเป็นเรื่องดีไม่ดี อะไรเงี้ย ก็ไม่รู้ อ้างชื่อคุณแบบนี้เลยใช่ไหม แล้วทีนี้ผลกระทบ ผลกระทบหลังจากนั้นเนี่ยมัน มันรุนแรงไหมครับ คือแบบว่า คือมันเป็น เป็นเรื่องร้ายแรงแบบว่าเพื่อนต้องแบบว่า คือแบบเข้าใจคุณผิดไปเลยในเรื่องของแบบอะไรต่าง ๆ หรือเปล่า หรือว่าเป็นยังไงครับผลกระทบ?
อือ ใช่ อ้าง ชื่อ ใช่ ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็เกิดการเข้าใจผิดจากเพื่อนอีกคนหนึ่ง เขาก็เลิก ค คือเขาไม่ได้มาถามเราเลยนะ เขาก็พอฟังจากคนนี้เสร็จปุ๊บอะ เขาก็บล็อกเราเลย แล้วก็แบบ เอ่อ อันเฟรนด์ในเฟซบุ๊กไป แล้วก็บล็อกไป แล้วก็ไม่คุยกับเราเลย ก็คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ไรเงี้ย เออ ว่าทำไมเพื่อนคนเนี้ยถึงแบบว่า อีกคนหนึ่งอะนะคะ พอเขาไปได้ฟังมาจากคนที่มาคุยกับเราเนี่ย เออ เขาก็แบบเลิกคบกับเราก็บล็อกเราไปเลย โดยที่แบบไม่ได้มาถามเราด้วยนะว่าพูดจริงไหม แล้วเอา เอาเรื่องนี้ไปพูดหรือเปล่า ไม่ได้ถามด้วยนะก็คือบล็อกไปเลย อืม
ครับ อืม อือฮึ อืม อือฮึ โอ้ โอ้ ก็เข้าใจความรู้สึกกับคุณเลยนะครับ โอ้โฮ อย่างงั้นเลยเหรอครับ ก็คือหายไปเลย แล้วจาก หลังจากนั้นได้คุยกับเพื่อนคนนั้นไหม? ไม่ได้คุยเลย ไม่มีเวลาได้อธิบายอะไรเลยใช่ไหมครับ? อ๋อ
แล้วก็เลิกคบไปเลย อือฮึ ใช่ ๆ เขา...ใช่ค่ะ หายไปเลย ไม่ได้คุยเลย ไม่ ไม่มีเวลาก็เขาบล็อกไปแล้ว เขาบล็อกทั้งเบอร์โทรศัพท์ บล็อกทั้ง LINE บล็อกทั้งเฟซบุ๊ก บล็อกหมดเลย เออ เรา
อุ๊ย แปลว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก ๆ เลยใช่ไหมครับแบบนี้?
อา ใช่ ค่อนข้างที่จะร้ายแรงก็เหมือนประมาณว่า อ่า คือ
อา ครับ
คือเพื่อนคนที่เลิกคบเราไปเนี่ย เอ่อ เขาไปแย่งสามีเพื่อนอีกคนหนึ่ง ถูกไหม เออ เราก็รู้ รับรู้ทั้ง ทั้งคู่แหละ เราก็คือเราเป็นเพื่อนกันกับกลุ่มนี้ ใช่ไหมคะ เราก็รู้ว่า เขาไปแย่งกัน อะไรกันยังไงอะ แต่เราอะไม่ได้ไปพูดว่า เขาอะไปแย่งอะไรกันยังไง แต่ ค เพื่อนคนที่ ที่เราบอกว่า เรามีปัญหาด้วยเนี่ย ที่เราแบบสึก เสียความรู้สึกกับเขาเนี่ย เอาไปพูดว่าเราอะเป็นคนพูด แต่ว่าเพื่อนคนที่เลิกคบเราอะค่ะ เขาก็รู้ว่า เราอะรู้เรื่องของเขา เขาก็เลยเชื่อสนิทใจเลยว่า เราเนี่ยเป็นคนพูด แต่คนที่รู้เรื่องของเขาก็เยอะไง
อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ครับ อา อืม อา ครับ อืม อา อ๋อ เหตุการณ์มันสัมพันธ์กัน เหตุการณ์มันสัมพันธ์กันด้วย อ๋อ ก็เลยแบบมีปัจจัย แล้วก็เลยแบบเป็นอย่างงั้น โดยที่คุณไม่ได้อธิบาย โอ้โฮ อันนี้ก็เข้าใจได้เลย อา แล้วเป็นยังไงอีกครับ?
มันต่อเนื่องกัน อืม อา ไม่ ไม่ได้อธิบาย ทีนี้เพื่อนคนที่เอาไปพูดอะ เขาเป็นคนบอกว่า เราอะไปสืบเรื่องของเขามาแล้ว แล้วเราก็แบบ ใช้คำว่าไปสืบมาเลยนะ เราไม่ได้ไปสืบ เราจะไปสืยเรื่องอะไรล่ะ เออ ก็เขาก็ เอ่อ ชัดเจนกันเสียขนาดนั้นว่า เขามี อ่า ทะเลาะตบตีแย่งชิงอะไรกัน ใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวด้วยที่รู้ มันก็รู้กันหลายคน ใช่ไหม เออ แต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจว่าเพื่อนคนที่คบกับเราเนี่ย เขาเอาไปพูดเพื่ออะไร คือเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาชื่อเราไปอ้างว่าเราเล่าให้ฟัง
ครับ ครับ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม แล้ว